Pues, fíjate que, mm, no sé, siento que, vaya, es es un comentario que he recibido en en muchas ocasiones el hecho de no tener expectativas en cuanto a a relaciones, especialmente en las románticas, ah, mm, y y también, pues, no sé, yo yo tengo siento que eso también es muy personal, eh, creo que no hay como un un ritmo para ir conociendo a alguien, si a final de cuentas, eh, los 2 somos como compatibles en en eso, y no es como que uno esté jalando la cuerda y el otro, mm, l l se resista, pues, yo creo que, está superbién que fluya, justamente, ¿no?, pero mira
Entiendo. Así es.
Ujú, lo que está sucediendo es que, eh, bueno, hace 9 meses, más o menos, yo terminé una una relación, que fue muy, muy significativa para mí, este, fue, de hecho, mi primer relación, fíjate, y la suya también, de esta chica, entonces, pues, estábamos, <chuckles> sí, estábamos muy verdes, este, y nos quisimos mucho, de hecho, nos enamoramos antes de conocernos, <chuckles> o sea, vaya, eh, ya estábamos saliendo, por eso nos enamoramos, pero, pues, ya enamorados fue que nos empezamos a conocer de verdad, y y pues, ya, nos dimos cuenta de que ni por dónde, ¿no?, <chuckles> de verdad, no no había para dónde hacerse, eh, superincompatibles, básicamente, en cuanto a todo, ideas, eh, manera de ver el mundo, eh, ni su familia me caía bien.
Guau. Sí.
Y, mm, y bueno, pues terminó aquello, eh, yo terminé la verdad que muy, muy destruido, y y ya, o sea, ahorita ya ya el duelo siento que lo tengo muy finalizado, me vuelvo a sentir muy, muy bien conmigo mismo, incluso an eh, mejor. Gracias. Sí, incluso mejor que cuando antes, y, ah, ya había empezado a conocer algunas personas hace a unos 3, 4 meses, eh, pero pues, hasta ahorita es que conocí a a una chica que que me volvió a a mover un poquito el mundo, ¿no?, <chuckles> y, mm me siento muy bien, me siento muy bien, y y ella también siento yo, este, somos muy compatibles, eh, nos llevamos muy bien, de verdad, es es como estar con una gran amiga, igual, la verdad llevamos muy poquito tiempo, eh, de de que nos estamos conociendo, vaya, apenas nos conocimos hace 1 mes, y y llevamos, ajá, justo saliendo un mes, pero pues, yo sé yo sé lo que siento, eh, y siento que también ya estoy viendo como las cosas de una manera más madura.
Qué bueno. Ay, ¿y que tal? Guau. Mm, entiendo.
Mm, y ella también, l siento que somos muy compatibles y todo, pero, pues, no sé cómo
Muy bien.
Ay, ¿cómo cómo decirlo?, eh, no sé, si vamos muy rápido. Eh, porque, pues, ya ya pasaron algunas cosas y así, este, y y y también como, que no sé mucho que vaya, no sé, cómo cómo r juntar, cómo empatar, lo que n yo estoy buscando, y lo que pensaba que que esperaba de una persona, y y lo que estoy descubriendo en en ella, en cuanto a algunas cositas.
Entiendo, oye, y cuál, por ejemplo, ahorita que lo estás mencionando, ¿cuál sientes tú, que es tu objetivo principal con esto? O sea, ¿quieres iniciar una relación, solo quieres conocer a alguien? Y ya, como dar la vuelta a la página de tu relación antigua, ¿o qué es lo que a ti te motiva, para, pues, estar con ella?
Pues, yo la verdad sí quiero una relación, no es no es como que, vaya, en este caso, pues, es específicamente con ella claro. Pero, yo, es algo que quiero en mi vida, siempre se me ha hecho muy bonito, eh, la idea de de compartir, y crecer con alguien, y que nos apoyemos y ajá, entonces, eh, pues, es más bien por esa idea.
Así es. Oye, y, por ejemplo, este tiempo que tienes saliendo con ella, has compartido, como, em, alguna vez, este, que dices: "Bueno ya han pasado por situaciones, hemos estado juntos, nos la llevamos muy bien", eh, ¿la has platicado, planteado, el día de ser una pareja, o nunca han hablado de eso?
Mm, pues es que hasta <chuckles> no nos decimos: "Mi amor", pero nos decimos: "Viavor", <chuckles> este, entonces, no no es como algo que se haya hablado directamente, pero como que lo estamos es que te lo juro, eh, fluimos muy a gusto, o sea, no hay, i n no quiero decir que no hay necesidad de hablar las cosas porque eso sería no estaría de acuerdo con eso, eh, para mí siempre se deben hablar las cosas, eh, pero no, en realidad en realidad no lo hemos, eh, planteado todavía, pero pues es que, em
Cierto.
eh, pues también llevamos un mes nada más de conocernos, ¿sabes? O sea, a mí me a a pesar de que me guste mucho y yo sé que le gusto a ella, y de verdad estar juntos es como mantequilla, o sea, es muy fácil, mm, pues todavía no nos conocemos del todo, ¿no?, y y estoy esperando como un poquito a eso.
Ay, sí. Pues, la verdad es que sí te diría como, bueno, ¿qué partes de de todo esto tú sentirías como que, sien o sea, como que sientes que todavía hace falta conocerla como unos que, 2 o 3 meses más como para empezar una relación o sientes que no hay un tiempo definido? Porque también tienes que plantearte, o sea, esto, sí, yo sé que hay tiempo como para conocerse, pero también no no vas a llegar al extremo de que pasen 6 meses o un año y digas: "Bueno, todavía no sé si quiero andar con ella o no", porque sí es importante que hables de eso con ella.
Ujú. Ujú. Sí sí, no, definitivamente ya, eh, justo comparto la idea, ya eso sería como algo muy muy extremo y y hasta absurdo, ¿no?, sería como, pues mejor dile que no, este, pero, pues sí, justo como 2 meses para mí, o sea, ya justo vamos estamos cumpliendo 1 y cacho, eh, yo creo que unos 2 mesecitos, pero que sean de provecho, vaya, no solo, ah, sí vamos a salir y a tontear, no, me gustaría como, tener cierta clase de de conversaciones que todavía no no descubro muy bien, pero hasta eso, es que hasta eso se da, ¿sabes? O sea, como que suceden cosas en nuestras vidas que, mm, me están dando la oportunidad de de tener ideas acerca de ciertas pláticas con ella, por ejemplo, em, ella es enfermera ella es enfermera, este, y bueno, trabaja de de 2 a 10, ah, de lunes a sábado y ahorita que va a ser Navidad va a descansar nada más el 25, eh, y bueno, no es que ni siquiera como que le den el día. Eh eh, va a trabajar este domingo, eh, porque pues así va a descansar el el 25, ¿tú crees? Entonces
Sí. Qué padre. Sí. Guau, ¿y la vas a ver?
mm, pues nos nuestro día de vernos es el el domingo y algunos días entre semana de repente. Ah, pero, ay, es que tiene como problemas con con su familia porque no había estado muy centrada, eh, ni enfocada en, eh, bueno hace unos cuantos meses ya yo la conocí como más con esta iniciativa de okey, a ver, vamos a empezar a hacer las cosas mejor. Ah, pero pues es como que
Muy bien, sí.
yo yo veo algunas cositas en ella, como de vestigios de de esta falta de como compromiso por ejemplo, pero después contrasta con el hecho de que es muy comprometida con su trabajo en realidad y eso lo respeto mucho, por ejemplo, entonces
Qué padre.
ajá, no no no sé, o sea, es es como u una balanza extraña de de cosas positivas y y otras que no me gustan tanto, quizá.
Pues, fíjate que yo sí te recomendaría más que nada, platicar con ella, o sea, primero que nada decir como, okey, si tú estás comprometido, obviamente, pues no ahorita, eso ya más adelante, pero, ahorita darle como tiempo de seguir saliendo, seguir conociendo, obviamente, siempre en una relación, todo tiene que ser 50 50 hay días en que, pues, tú no vas a estar dándolo todo, o ella no lo va a estar dando todo, pero, por eso se complementan, y si tú sientes que te llevas tan bien, o sea, trata de, pues, ser paciente, obviamente, si ella está como intentando cambiar todo esto, pues, dale como chance, pero sí, una vez ya que empiecen la relación, sí tienes que ser muy claro, como: "Me gustaría, que te comprometas con la relación, porque, yo lo voy a hacer también, y aparte de que nos llevamos súper bien, no me gustaría como que, pues, pase algo más", y justamente como tener estas expectativas, o sea, de lo que va a pasar en la relación, y sí ser muy claros, o sea, lo que tú esperas, y ella también que te diga lo que ella espera para, bueno, al rato como que tengan bien claro eso, porque, pues sí, o sea, una cosa es estar como saliendo, y y pasarla bien, pero, ya en una relación, pues sí, como ser más, pues, que sea un poco más formal, ¿sabes?
Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Claro. Sí, sí. Sí, pues, es es un buen consejo. Yo creo que considerarías bien escribir, eh, lo que pienso porque ahorita, vo o sea, sé que te hablo de esto, pero es como que, mm, lo pienso y es como que hay ideas volando, pero nada concreto en cuanto a a, por ejemplo, qué esperaría de de la relación, eh, en estos momentos.
Sí, sería bueno que lo escribieras y que dijeras, por ejemplo bueno, más que nada poner como en un papel de que a ver qué espero de esta relación, qué sí me gusta, qué no me gusta conforme va pasando el tiempo, o sea, cosas que también quieras evitar con una relación que hayas tenido pasada. Sé que las personas cambian, pero algunas veces hay hábitos que, o sea, inconscientemente puedes encontrar en otra persona que, o sea, tú quieres evitar, pero si no has superado una relación pasada, se van a volver a presentar en una relación. O sea, no sé si sea este el caso, pero sí ha pasado muchísimas veces
Ujú. Ujú.
que, por ejemplo, tuviste una relación mal pasada o muy tóxica o algo así y como que no has sanado ese momento y entonces vuelve a pasar en la relación siguiente, y eso es importante, o sea, de de estar viendo y estar como bien alerta.
Ujú. Mm, okey okey, eso es es bueno, gracias por decírmelo, la verdad, no lo había visto. Y y, bueno, yo yo creo que de mi parte, pues, eh, sí está un.
Sí.
Sí, yo siento que ya el duelo y y muchas cosas en cuanto a apego, por ejemplo, eh, las tengo, mm, pues, bastante resueltas, confianza, por ejemplo, eh, pero yo sé que ella también tuvo algo más o menos, eh, igual, también como hace unos, eh, 9 meses que que fue todo. Y, pues, saber cómo está ella en ese proceso, porque, la verdad, no sé, sí me gustaría ver.
Qué bueno.
Pues sí, ese lado.
Sí, sí tienes que preguntar antes de que puedas empezar porque, o sea, es bueno que los dos o sea, que ambos estén sanos y listos para empezar una nueva relación y no como que alguien todavía sienta algo o haya quedado un poco de dolor, ¿sabes?, por ese tema del duelo.
Ujú. Sí. Pues bueno, muchísimas gracias. La verdad, me me sirvió mucho lo que me dijiste. Así que de mm, voy a organizar mis ideas. Y, pues, nada, espero volver a encontrarte.
No hay de qué, aquí estoy para lo que necesites, de verdad, y cualquier cosa, de verdad, aquí voy a estar. Espero que te vaya increíble. Hasta pronto.
Gracias, igual.